Ah, é. Sim. Porque você precisa da da de deslocamento pra umas pro pra praia. <chuckles> 1º, se você não mora próximo da praia, eh, você tem que viajar e tem que levar o a prancha, eh, tem que levar o a pipa. E aí você tem que levar a bomba de ar. Porque, geralmente, dependendo do lugar, você tem que ter uma estrutura de de bomba de ar. Ou então pra e aí você monta as linhas. Eh, e e aí eu fazia muito em, eh, numa numa cidades em que ficavam a cida em que em praias que são próximas de cidades, assim. Mas nessas regiões mais remotas, eh, é um p a logística é bem um pouco mais mais complicada. Isso.
Aham. <chuckles> Sim. Sim. Uhum, uhum. Sim. Aham, aham. Aham, aham. É mais difícil, né. É, é. Se o próprio surfe normal já tem uma logística ali um pouco mais difícil também, né, porque você precisa se deslocar com a prancha, né.
Ah, sim. Sim, a prancha do surf é a maior, né? Então é um pouco mais complicado mesmo. Porque, pelo menos no kite, você consegue encaixar ali de uma forma mais fácil em um carro pequeno. Mas, no no surf normal, as pranchas são maiores. Então a logística é um pouco
Sim, sim. Aham. <laughs> Sim. É, e, dependendo da região, você ainda precisa do do wetsuit, assim, né, da roupa ali que vai te ajudar, porque
Ah, sim. Nossa, nem estava lembrando disso. É, realmente. <laughs> Que malvado. É, no frio. Sim.
É. <laughs> No frio, ainda precisa de uma roupa que é um pouco chatinha assim, né, de colocar, de tirar, de lavar, enfim.
Sim, eu j eu já fiz na na praia na Holanda. E eu tive que usar o o wet wetsuit bem bem grosso, né, ali. Uma espessura bem bem bem grande. E aí é bem complicado, na verdade, porque demora pra colocar e demora pra tirar um pouco. E, quando a água é gelada, né, enfim É <chuckles> E eu prefiro fazer nas praias de do Brasil ali do Nordeste, porque eu gosto de fazer sem nada. Eu gosto de fazer sem nada, assim, sabe? E eu e eu comecei a treinar só com com a bermuda. E aí eu nem me importo se tiver água-viva, essas coisas. Eu <laughs> Quanto mais radical, mais eu acho mais mais legal, é, o esporte.
Uhum. Sim, sim. Uhum. Aham. <laughs> Sim. Aham. <laughs> Sim, sim. Mais tranquila, né? É, é. Aham. <laughs> Sim. <laughs>

Sim, sim. Não é tão difícil hoje em dia, né, pra você, você já vai com uma certa tranquilidade, assim, pra malhar.
Não, não, porque eu eu consigo acompanhar os benefícios, e eu me sinto melhor, assim. O meu meu a meu a minha qualidade do sono melhora quando eu vou, eh, e aí mas o que acontece às vezes, é do criar disso já ficar numa rotina que eu penso: "Ah, nossa! Eu tenho que fazer alguma outra atividade além dessa". E aí <laughs> e aí, hã, é isso que acontece.
Uhum. Hum. Uhum, uhum. E o que que você colocou no lugar, assim, porque, eh, você chegou a comentar de alguns esportes. Tem algum que você tem feito com mais frequência?
É ultimamente mais corrida, eh, corrida ou ent
Uhum. E você tá num grupo de corrida também? Porque é algo que hoje em dia tá mais, eh, comum, assim, tem muitas pessoas participando de grupo de corrida.
Então Sim. Então, eu tentei fazer alguns esportes em grupo, mas aí eu percebi que eu gosto mais de esporte que sou eu e eu mesmo. <laughs> Então, nesses grupos de corrida eu não gosto muito, assim, eu não eu não participo muito, mas a não ser que seja alguma ocasão ocasião especial, com algum amigo ou alguma coisa relacionada ao trabalho. Mas eu geralmente vou mais para os esportes que não são de em grupos. É, porque eu eu também sou muito competitivo, e às vezes eu não É <laughs> isso exatamente, exatamente. E aí eu prefiro evitar, <chuckles> eh, as fazer uma uma competição, tipo, comigo mesmo. Então
Uhum. Aham. Entendi. Aham. Ah. <laughs> Pode não ser tão saudável aquele aquela atividade. <laughs> Aham. Entendi, entendi, interessante.
Mas eu gosto. Eu já fiz vários outros esportes de grupo também, tipo, vôlei, eh eh, polo polo aquático, eh.
Uhum. Ah, polo também é um exercício muito completo, né?

Na na Europa, na Europa, e
Uhum, uhum, porque acaba que não é no Brasil um esporte tão comum, né.
É, o polo aquático, né, mas a no Brasil eu gostava de fazer ba eu gosto de fazer bastante kitesurf e que também é mais sozinho, né, você não faz em grupo mas
Uhum. Hum. Sim, sim, sim, é de preferência também sozinho, né, porque, <chuckles> eh, às vezes, tem bastante, eh
Isso, <chuckles> é. Mas quando você inicia, eh, é aconselhado até você fazer com outra pessoa, porque se você tiver você se perder ali no meio do mar alguma coisa, você tem alguma outra pessoa pra ajudar. <chuckles> Mas no meu caso eu eu gosto de esporte radical, assim, então pra mim é uma adrenali uma adrenalina a mais.
Aham. Aham, se tiver alguma dificuldade ali na sim, sim, com certeza. <chuckles> Aham. Aham, e o kitesurf, especificamente, eh, precisa de muita força no braço ou não?
Então, muita gente tem esse pensamento de que precisa ser muito forte, mas, na verdade, não. O que ele o que ele o kitesurf te é é é demanda mais é força ali no abdômen, porque é ele que faz o pêndulo, né? Tipo, você tem a pipa puxando o ar, né, para um lado, e aí você tem que fazer um assim, uma direção oposta. E essa direção é com o abdômen. E, aí é onde você o braço é mais para a direção para a direção do Kite da da pipa, né. Então, você não precisa ter muita força nos braços ate se nem é indicado, porque, senão, a pipa se movimenta de uma forma brusca e isso pode se causar um acidente, né, porque a pipa a pipa não é para ir de uma direção para outra de uma forma muito rápida, assim. Então
Uhum. Hum. Uhum. Hum. Sim sim. Fazer o pêndulo com para o outro lado, uhum. Hum. Uhum, uhum, interessante. Aham. Ah. Entendi. Olha! Interessante isso.
Sim, sim.
É, e mas é um esporte que a logística é um pouco complicada, né?

Olha, na verdade só com o kitesurf que eu dei o morta eu botei a eu quando eu montei o kite, a pipa, eu cruzei algumas linhas e aí eu levantei o a pipa de uma vez e o vento veio um vento muito forte e aí eu dei meio que uma um mortal, uma cambalhota, assim, no ar. <chuckles> E isso é bem perigoso, mas não aconteceu nada além disso. Mas, assim, um quase acidente sim, mas com, eh, com longboards também de cair um pouco, assim, me arranhar, mas mas nada muito sério, assim. Ah, já aconteceu também com com o esqui, esquiando, eh, eu peguei
Uhum. Hum. Uhum. <laughs> Aham, aham. Entendi. Aham. <laughs> Sim, sim. Ah! Olha, então você sai da praia e vai pra neve também?
Ah, sim. <laughs> Já aconteceu, inclusive, quando, eh, isso aconteceu eu dei uma maneirada, assim, eu pensei: "Nossa, eu tenho que, né, pegar um" é. Ou então de que eu f isso. Eu peguei uma uma região ali que era mais pra profissionais mesmo, pra gente mais experiente, porque era era uma inclinação bem mais elevada, e aí você vai bem mais rápido, né, e você perde o controle mais pode perder o controle mais rápido, então, eh, é um po um pouco mais perigoso. Mas, assim, eu só caí, eh eh, assim, bati um pouco as pernas, mas nada muito sério.
<laughs> "Melhor controlar um pouquinho esse meu impulso pra aventura". Uhum. Sim, sim, é perigoso mes Aham. <laughs> Ai, que bom. <laughs>
É, sim. Mas eu a eu adoro, recomendo sempre, assim. Eu acho que é algo que traz muitos benefícios, eu f me sinto muito motivado em em experimentar novos esportes. Eu sempre recome sim.
Aham. E Sem contar o contato com a natureza, né. Porque como você mesmo disse, assim, você tá presente na em, eh, podendo atuar em todos esses esportes, também tem sempre um contato com a natureza que é algo que vai ajudar também na saúde mental, né.
Sim, sim, sim. Eu acho que é muito válido e, eh, eu sou eu gosto de da de experimentar essas esses esportes de de, eh eh, sempre, eh, estar ali tentando e e e, eh, experimentando esses esportes e estar ali com isso, com esse pro com esse contato com a natureza eu acho que é muito válido sim.
Uhum. Aham. Muito bacana. É, com certeza. Olha, adorei nossa conversa, obrigada.